อืม
ณ ขณะนั้นมันก็ มันก็ยังไม่มีแอปเอิ๊บอะไรพวกนี้นะ ที่มันจะเซิร์ชหาใด ๆ ง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ยังยากอยู่เมื่อก่อนน่ะ ค่ะ ก็ ก็คุยกันว่าไง ก็ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณสาเขาเลยบอกเขาจะเดิน เดินไปดู เดินไปดูข้างหน้าว่า เผื่อจะมีอะไรไหม แต่เรามองจากเนินลงไป คือมันเป็นป่า 2 ข้างทางอะ มันไม่มีบ้านคนเลยอะ ไม่มีเลยอะ อืม แล้วก็เผอิญ เผอิญมีคุณลุงใจดีท่านหนึ่งค่ะ ท่านขับรถมอเตอร์ไซค์มา
ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! อะฮะ
ใช่ ท่านมอเตอร์ไซค์มาแล้วท่านก็จอด ใช่ ท่านก็จอด แล้วก็ถามว่า "เป็นอะไร?" บอกว่า บอกว่า รถยางระเบิดค่ะ ท่านก็ "อ้อ แล้วเป็นอะไรกันไหม?" บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยค่ะ แต่ว่าอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมี ใกล้ ๆ ตรงไหนมีร้านซ่อมรถไหม มี หรือเขาขายยางอะไรไหม อย่างงี้ไหม โอ้โฮ! แกบอกว่า "ไม่มี นู่นไปอีก 5 กิโลถึงจะมีร้าน" โอ้โฮ! ใจเสียเลยอะ แบบทำยังไงดีล่ะทีนี้ เราก็ถามว่า แล้วมีรถโดยสารผ่านบ้างไหม ทางนี้ ก็ โอ้ แกบอก "ไม่มีเลย ทางนี้ไม่มีเลยถ้าไม่ใช่รถบัสที่แบบ เอ่อ ต่างจังหวัด ก็คือรถแบบหมู่บ้าน อย่างเงี้ย ไม่มีเลย" โอ้โฮ! ทำยังไงดี แกบอก "อ้อ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร" บอกให้รอ "รอ ๆ ๆ ๆ เดี๋ยวไปตามช่างมาให้" แกว่าเงี้ย ไปอีก 5 กิโล คือจากตรงเนี้ยไปอีก 5 กิโลถึงจะเจอร้านน่ะ
อื้อฮือ โชคดีมากเลยอะค่ะ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ! อืม อุ๊ย! น่ารักจังเลยอะ <chuckles> เออ น่ารักมากเลยอะ
เฮ้ย แบบ ค่ะ แล้วเราก็ขอบคุณ คือในใจยังไม่นึกนะว่าแบบ แกจะช่วยจริง ๆ อะค่ะ อาจจะแบบพูดให้เราแบบใจชื้นขึ้นไปก่อน ใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็แกก็ แกก็ไป แกก็ไป ซึ่งข้างหลังก็จะมีหลาน มีหลานด้วย มีคุณยายด้วย เฮ้ย คุณ คุณ คุณ คุณป้าด้วยอีกท่านหนึ่ง คือก็ขับออกไป เราก็แบบทำยังไงกันดี ก็โทร ทีนีพอสามีนี้ก็โทร โทรบอกคนนั้นคนนี้ว่าเนี่ยรถยางระเบิดอยู่ตรงนี้นะ ใด ๆ แต่ว่าทุกคนก็ไกลกันหมดเลยอะ คนหนึ่งอยู่กรุงเทพ อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ ภ อยู่ อยู่ใต้กันเลย คือตรงนั้นไม่มีใคร คือเราไม่มีญาติตรงไหนเลยตรงนั้นน่ะ แบบ
อะฮะ ๆ ค่ะ อืม อะฮะ ๆ ใช่ แล้ว อยู่ป่าตรง อืม ๆ ๆ
เออ ไม่รู้จะทำไง ก็เลย ก็ ก็หา หาเบอร์ตำรวจทางหลวงอะ ตั้งใจว่าจะโทรหาตำรวจทางหลวงอะค่ะตอนนั้นน่ะว่า จะทำยังไงดี ก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็ตำรวจทางหลวงไว้ก่อนแล้วกัน เผื่อเขาจะมาช่วยเราได้ อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อะฮะ ๆ ค่ะ
ก็นั่งคุยกับคุณสามีอะไรเสร็จ สัก โอ้โฮ! ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ เกือบชั่วโมง 40 นาทีมั้ง คุณลุงท่านก็ เออ ทำไมคุณลุงไม่มา เอ่อ ช่างคนหนึ่งค่ะ เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา เราเห็นแล้ว เขา เขาผ่านถนน ถนนอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะ ก็เห็น เราเห็นแล้ว มี มี มีผู้ชายคนหนึ่งขับไปกับแบกยางรถยนต์มา 1- 1 อัน แล้วก็ขับ เออ เขาก็ยู เขาก็ยูเทิร์นกลับมา เราแบบ เฮ้ย จะใช่รึเปล่า แล้วแบบใจมันฟูขึ้นมานิดหนึ่งอะ แล้วเขาก็มาจอด เขาถาม "ของพี่ใช่ไหมที่ดัง?" เราบอกว่า ใช่ ๆ ๆ เออ เนี้ยเขาบอก คุณลุงขับรถไปบอกเขา
อืม อะฮะ ๆ อ๋อ <laughs> อ้อ เออ

ใช่ คน คนไทยยิ่งแบบว่าถ้าแบบเป็นรุ่น รุ่นสูงอายุหน่อย อะไรอย่างเงี้ย แกจะน่ารักอะ แล้วเหมือนแบบ อะ เพราะเด็กสมัยเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยกลับ ส่วนมากเขาก็ต้องออกมาหางานนอกเมืองเนาะ เขาก็จะแบบ ไม่มีคนดูแล เวลามีคนเข้าไปแกก็จะแบบมาคุยด้วย อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ใช่ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ แล้วน่ารักมาก คือแบบ โอ้โฮ! แล้วรู้สึกว่า โอ้ อัธยาศัยดี คือดีแบบ ดีแบบดีมาก ๆ อะค่ะ ม มากถึงมากที่สุด อย่างเงี้ย แบบ โอ้โฮ! คือถ้าเป็นในเมืองเราหาอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะ เราไม่สามารถเดินข้ามรั้วข้าม บ้านเข้าไป แล้วไปนั่งคุยกัน อย่างเงี้ย ได้ ทำไม่ได้นะ อืม อุ๊ย
อืม แล้ว แล้วนั่งคุยกับคุณยายนาน ไหมคะ?
ก็ ก็ ถ พูดถึงมันก็สัก 15 นาทีได้มั้งคะ
เออ
น่าจะประมาณนั้นแหละ แล้วเราก็ขอตัว เพราะว่าเราก็เกรงใจว่า เผื่อท่านจะพักผ่อนด้วย ใช่ไหม ก็ได้ชมพู่มา 1 ถุง ได้มะม่วง มาอีก 1 ถุง
อ๋อ <chuckles> มีของทานเล่นระหว่างทาง ระหว่างขับรถ อือฮึ
<chuckles> ใช่ ใช่ ใช่ แล้วมีบอกว่า "เฮ้ย แล้วมีมีดไหม? ใด ๆ เดี๋ยวกินได้ไหมนี่?" บอก "ไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้ก็เยอะแล้ว"
โอ้! น่ารักจังเลย อืม
คือน่ารัก น่ารักมาก น่ารักมาก ๆ เลยค่ะ หลังจากนั้นจะเป็น แล้วก็เหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เราไปเดินทางกันน่ะค่ะ ถ้าแบบไม่ใช่ ไม่ใช่เจอคนที่จะเอื้ออาทร อืม ใช่ เราจะเป็นคนชอบเดินทางกัน ชอบเที่ยว อืม เราจะไม่ค่อยไปตามเส้นทางตรง ๆ อะค่ะ จะชอบเข้าไปหมู่บ้านทางนั้นทางนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มันสนุกดี
อืม แสดงว่าเดินทางบ่อย อืม อ๋อ แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดนานหรือยังอะคะ หรือว่าเมื่อไม่นานมานี้เองอะคะ?
อา เอ่อ ตรงที่เจอคุณยาย เจอคุณยายนี่ก็น่าจะประมาณ 5 ปี 5 ปีได้แล้วค่ะ ใช่
อืม 5 ปีก็ไม่นานมากนะคะ ก็ยังแบบว่าถือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์นี้แล้ว <chuckles>
ใช่ ใช่ค่ะ <chuckles> น่ารักมาก ๆ เลย ก็เด็กเขาแว้นรถกันแล้วอะ ไปแว้น
อ๋อ ใช่ ๆ
อืม ก็ไปแว้นรถกันนั่นแหละ น่า น่าเอ็นดูมาก
โอ้โฮ! ใช่ พอได้ฟังแล้วก็แบบ เออ คนไทยอะใจดีจริง ๆ เราก็แบบ
ค่ะ
ยิ่งเวลาแบบคนต่างเมืองมา อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะยิ่งแบบ โอ๊ย เหมือนแบบช่วยดูแล ช่วยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เป็นห่วงเราเนาะ อืม
อืม ใช่ แบบนั้น เออ แล้วต้อนรับดีมาก แล้วก็แนะนำดีมาก คือทุกอย่างอะค่ะ ช่วยคือ ช อะไรช่วยได้คือก็จะช่วยอะ เออ อย่างงั้นเลย ก็คือ ช ทำยังไงก็ได้ให้แบบ เหมือนก็คนไทยอะเนาะ เขาก็อยากให้พอมีใครมาถึงที่บ้านก็ต้องรู้สึกอบอุ่น รู้สึกผูกพัน รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายใจ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ อืม เป็นอย่างงั้น
อืม ใช่ โอ้โฮ! ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาเลยอะค่ะ ยังไงวันเนี้ยขอบคุณมากเลยเนาะ ที่แบบมานั่งแบบเล่าให้ฟัง เพราะว่าแบบ เออ ก็อยาก อยากจะออกเดินทางบ้างเลยอะค่ะ เดี๋ยวจะแบบ
ใช่ ๆ ค่ะ โอ๊ย ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เอาไว้ว่า เปลี่ยนประสบการณ์ เนาะ ขอบคุณค่ะ
ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ก็จริง จริง ๆ อะคนไทยใจดีนะคะ เพราะว่าหนูอะเคยเห็นแบบตามคลิป อะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบ เออ ที่พวกฝรั่งเขามาถ่าย อะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบ เออ คนไทยอยู่ดี ๆ ก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้เขากิน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เออ คนไทยใจดีเยอะ อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อืม อา ใช่ ใช่ อย่างงั้น นี่ นี่เป็นเหตุการณ์ที่จำ จำไม่ลืมเลยค่ะอันเนี้ย แล้วพอผ่านทางนั้นทุกครั้งก็จะนึกถึงเรื่องเนี้ยเสมอ แล้วก็นึกถึงคุณลุงคนนั้น ท่านนั้นเสมอ อืม
อ๋อ หนูเข้าใจได้เนาะ เพราะว่าเราแบบรู้สึกขอบคุณเขาจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ เพราะกว่าจะช่างมาก็คือก็ ก็ค่ำแล้วอะ กว่าจะออกจากตรงนั้นได้คือมันมืดแล้ว คือแล้วมันก็เป็นจริง ๆ ที่บอกว่ามันไม่มีรถเลย มันจะเปลี่ยวมาก เพราะมัน พอมันมืดอะค่ะ น่าเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง เพราะว่ามันทันเวลาพอดี ทุกอย่างมัน มันดีมากไปหมดเลย อืม นี่เหตุการณ์นี้ที่จำไม่ลืมเลยนะคะ อีก 1 เรื่องค่ะ
อืม อะฮะ ๆ อ้าว แล้วอย่างนี้ แล้วอย่างนี้ยางที่ ที่เปลี่ยนน่ะค่ะ ต้อง ก็คือไปที่ร้านพี่คนนั้นเพื่อไปเปลี่ยนอันที่มันพอดีหรือว่ายังไงอะคะ?
ค่ะ ไม่ ไม่ ๆ ค่ะ เพราะแกบอกว่าร้านปิดแล้ว ก็คือขับประคองกันมาจนไปถึง ไปถึง เขาเรียกมันเหมือนเป็นศูนย์ใหญ่ ๆ อะค่ะ แล้วเราก็เปลี่ยนยางเลยทีเดียว อืม ใช่ค่ะ
อืม อืม อือฮึ โอ้โฮ อันนี้แบบ <tsk> เออ เป็นหนู หนูก็จำเหมือนกันเนาะ มันก็ฝังใจว่า เออ เราเจอคนขนาดนี้ เออ
อืม <chuckles> ใช่ไหม อืม จำจนถึงขนาดนี้แบบ คือดีใจมาก แล้วคุณลุงท่านใจดีมาก ๆ เลย น่ารักมาก ๆ ค่ะ อันนี้เหตุการณ์หนึ่ง แล้วก็ถ้าอีกเหตุการณ์หนึ่ง มันจะเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เราจะค่อนข้างเจอบ่อย ๆ เวลาที่เราไปเที่ยวกันน่ะค่ะ เพราะว่าทาง ทางเนี้ยเวลาไปเที่ยวจะไม่ค่อย แพลน คือมันจะมีแบบ โอเค เดี๋ยวเราจะพักที่นี่ เราจะไปที่นี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอระหว่าง ระหว่างทางตรงนั้นเราจะไม่ค่อยหา ไม่ ไม่ค่อย แพลน กันว่า เดี๋ยวต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้อะค่ะ แต่ว่าระหว่างทางเราจะแบบ เราจะแว๊บ ๆ เออ เราจะแว๊บ ๆ อันนี้มีอะไร ๆ อะไรอย่างเงี้ย พอ พอขับรถผ่านไปมันก็จะมีป้ายข้างทางเนาะ มีตรงนี้ อันนี้ อันนี้คือน้ำตกที่แบบ เออ อาจจะไม่มีใครรู้จักหรือเปล่า เราก็แวะแว๊บเข้าไปหน่อย อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นข้างทาง เงี้ยค่ะ แล้วก็มันจะมีทุกครั้ง ทุกครั้งที่เดินทางก็จะมี ไม่รู้เป็นเพราะโชคชะตาด้วยไหมนะ พอเป็นไปที่ ที่เราไม่รู้จักอะค่ะ พอเราเข้าไปในหมู่บ้านอะ เราก็จะเจอชาวบ้านเขาใช่ไหม
ค่ะ อะฮะ อะฮะ ค่ะ อา ๆ คือเป็นวางกรอบไว้เฉย ๆ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ
<smacks lips> เขาก็จะต้อนรับเราดีมากเลยนะคะ เขาจะถาม "มาเที่ยวกันใช่ไหม จะไปที่ตรงไหน" แล้วพอถามเขา เขาจะบอกว่า "ตรงนั้นสวย ตรงนี้สวยนะ ต้องไปตรงนั้นตรงนี้สิ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ขนาดเราเป็นคนไทยเราแบบ เออ เขาน่ารักจังเลย แล้วก็เคยมีที่ไปถึงแล้วก็เจอคุณยายมั้งคะ คุณยาย คุณยายท่าน เอ่อ นั่ง คือหมู่ชาวบ้านอะเนาะ เขาก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านตรงแคร่หน้าบ้านน่ะค่ะ
อะฮะ อืม อะฮะ ค่ะ นึกออก อืม
อา แล้วเรา แล้วเราก็เปิดรถลงไปถามท่าน เพราะว่าเรารู้สึกว่าทางมันไกลเกินไปแล้วอะ มันไม่ถึงสักที เงี้ย

แล้วแกก็ ใช่ ที่สำคัญคือแก แกความจำดีมาก แกจำยี่ห้อรถไป แกดูขนาดของล้อให้ อืม
โอ๊ย คุณลุงน่ารักจังเลย <laughs> ใช่ เพราะหนูอะกำลัง ใช่ เพราะเมื่อกี้หนูก็กำลังแบบ อ้าว เขาแบกล้อมาแล้ว เขารู้ได้ยังไงว่าเราแบบเป็นรุ่นอะไร แบบเท่าไร
ใช่ ใช่ ใช่ เขาเอามาให้เลย น้องเขาเอามาให้เลยค่ะ แล้วก็พอมาถึงปุ๊บ เขาก็ เขา เราก็คุยกันอะไรเสร็จ แกบอก เราก็ถาม แล้วคุณลุงล่ะ บอก "โอ้ แกกลับไปแล้ว แกบอกว่า แกมาบอกแล้วว่ากลับไปแล้วครับ แกบอกอย่างเงี้ย" แกบอกว่า "ให้มาช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะค่ำแล้ว เดี๋ยว เดี๋ยวมันจะลำบาก เพราะว่าตรงเนี้ยทางมัน พอมันมืดแล้วมันจะเปลี่ยว" เมื่อก่อนมันไม่ได้มีไฟถนนเยอะ อะไรขนาดเนี้ยค่ะ อืม นั่นแหละ เขาก็เลย โอ้โฮ กุลีกุจอกันมาช่วย แล้วเขาก็มาคนเดียวกับล้อ 1 อันนะ แล้วก็ ใช่
อืม อะฮะ ๆ ค่ะ อืม โอ๊ย ตายแล้ว เดี๋ยวนะ ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวแล้วก็แบกล้อมาด้วย <chuckles>
ใช่ ใช่ ถูก อือ น่าเอ็นดูมากเลยอะ เพราะว่าเขาบอกว่าร้านเขาก็ปิดแล้วด้วยเหมือนกันไง มันไม่มีใครแล้วอะ ลูกน้องเขากลับกันหมดแล้ว เขาก็เลยเป็นคนขับมาให้ ใช่ แบบ ที่สุดของที่สุดวันนั้น อืม ที่สุดของที่สุดเลยค่ะวันนั้นน่ะ แล้วก็คือในใจก็แบบถ้า เออ ถ้าคุณลุงมาได้ขอขอบคุณ คุณลุง อะไรอย่างงี้บ้าง ใช่ไหม แล้วก็ ก็เลยฝากบอกช่างเขาไปว่า ฝากบอกคุณลุงด้วยนะคะ คือไม่รู้จะทำยังไงดี เพราะว่าแกก็ไม่ ไม่ย้อนกลับแล้ว เออ นั่นแหละ แล้วน่ารักมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ แล้วที่สำคัญก็คือ พอ พอแกสังเกตยี่ห้อรถ ล้อรถไปให้ ใช่ไหมคะ เอากลับ เอามาให้อะมันเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกันนะ มันไม่ใช่ขนาดที่มันพอดีกัน ล้อมันใส่ได้จริงแต่มันยังลอยอยู่จากถนนนิดหนึ่ง
โอ้โฮ แต่ก็โชคดี โชคดีมากเลยนะคะ ที่คุณลุงอะไปทันด้วยอะ อือฮึ เออ คุณลุงไปแล้ว เออ ๆ ๆ ใช่ ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ ๆ ๆ แต่ว่ามันก็ปกติเปล่าค่ะ เพราะว่าปกติไอ้พวกล้อสำรองที่เราใส่อะ มันก็ไม่ได้พอดีกับล้อจริงเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย
อืม แต่มันก็ประคองมาได้ อืม อืม ใช่ ใช่ ๆ แล้วมัน มันก็ประคองกันมาได้ค่ะ โอ้ แบบ ตัวนั้นเป็นอะไรที่ คือไม่รู้จะขอบคุณใคร ขอบคุณคุณลุงผ่านพระเจ้าไปเลยอะ จริง คือมองขึ้นฟ้า แล้วขอบคุณคุณลุงอย่างงั้นเลยอะ อืม
อืม โอ้